Certo, certo, immagino, ma sei andata lì che già comunque conoscevi qualcuno, era stata diciamo l'avventura che lavorativa che hai detto: "Boh, vabbè andiamo e vediamo un po co"
No, no, no, no, sono andata lì che non conoscevo nessuno, completamente. Conoscevo qualche professore dell'università dove sarei andata a lavorare, ma non non avevo diciamo, né amicizie né né agganci. Però è stato è stato utile, anche perché
Oka Certo.
ho conosciuto tante persone, quindi ho
Certo, però diciamo al all'inizio comunque, ehm, venendo da un sistema la lavorativo completamente diverso e ti trovi una situazione del genere, uno lì per lì dice all'inizio: "Quasi quasi faccio le valigie" e torna.
Mh-mh. Ah sì, no, poi infatti facendo amicizia ho iniziato a chiedere: "Ma voi fate sempre così?" Ehm, sì, sì.
<giggles> No, non non me la sarei aspettata dalla Spagna, sinceramente.
Quindi Ma guarda manco io, terribile, una cosa terribile. C terribile. Mhmm, terribile se hai fretta.
Magari

Okay quindi diciamo ti è servi ti è servito ecco, ti ti ha
Sì, sì, sì. Ehm, per quanto la riguarda te invece? lezione che imparato
Ma allora io i i anche io Io anche ho anche io ho lavar ho lavorato fuori e quindi ho vissuto fuori, ho vissuto in Spagna 1 anno, ehm
Okay, dove? Okay. Bella la Spagna. Bella dico, la Spagna.
Eh? Sì, bella però diciamo per noi italiani un po' uno shock culturale. Molti dicono che s sia simile tanto e invece non lo è. Completamente diversa.
Ma ma allora io in Spagna ci sono ci sono stata, perché dici che non è stata diciamo uno shock culturale.